जी, नमस्कार।
हाँ, तो अ अ, मेरा मानना है कि ये जो झूठी खबरें फैला, फैला रहे हैं आजकल, ये बहुत गलत है। पहले तो इतना ज़्यादा सोशल मीडिया था नहीं, तो इतना किसी को पता नहीं चल पाता था, लोग तो पहले भी ट्राई करते ही थे, मतलब कोशिश करते ही थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया इतना हो गया, चाहे व्हाट्सऐप हो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, आपको कुछ भी <clears throat> कुछ भी थोड़ी-सी पता लगे खबर और उसको एक बस आपको एक क्लिक करना है, एक फ ओ आगे भेजना है, बस उसको फॉरवर्ड दबा के एक आगे भेजना है, तो सारी बातें अपने आप ही गलत-गलत जो भी होती हैं, हम देखते भी नहीं हैं कि वो सही हैं कि नहीं हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं, उसपे एकदम विश्वास करने लगते हैं और फिर उसको भेजने लगते हैं। तो आप क्या सोचते हैं?
जी, जी। जी। हाँ, हाँ। हाँ। जी, जी, बिल्कुल। जी, जी। जी। जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। जी। जी। तो मेरा, मेरा भी मानना यही है कि आजकल जो न्यूज़ है, वो काफ़ी फेक आ रही हैं, बहुत सारा ऐसा न्यूज़ चैनल होता है, जो फेक फेक होता है, जो अपन मतलब किसी और का कटआउट लेके और वो उम अ, उसमें एडिटेड करके और कई तरह की न्यूज़ फैलाई जाती है। मुझे लगता है ये आजकल के जो हमारे अ, जो दिनचर्या है, उसमें काफ़ी सारी हमको फेक न्यूज़ देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है इसपे हमें अ, ज़्यादा चेकिंग वन फैक्ट चेकिंग होनी चाहिए, जो अब अ, काफ़ी आपने देखा होगा कि न्यूज़ में फैक्ट फ़ैक्ट्स चेकिंग होती है होती है। ये काफ़ी अच्छा है कि इसमें इससे हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या नहीं।
हाँ जी। हुँ।